Có bạn, nói chung là, kiểu như là, nó cũng nóng, ơ, cũng oi bức lắm, rồi xong rồi chiều tới, ơ cuối giờ chiều thì, ờ, cũng mưa. Đấy, nên là bây giờ thì nói chung bây giờ tầm tầm giờ này thì cũng tương đối cũng mát hơn so với lúc lúc trưa rồi, ừm, như buổi trưa thì thì nắng khá là gắt, tại gắt một phần là do cái khu của mình ở thì nó nó nhiều cái, ơ, khu công nghiệp ấy, ờ, cái lượng cây xanh cao thì nó không có nhiều nên là cũng nói chung là kiểu nắng thì cũng sẽ nóng ừm, đấy. Chứ kiểu như ở dưới quê thì nó khác.
Ừm. Ừm, mưa. Dịu rồi, phải không? Ừm. Vậy? Ờ. Ừm. Nóng hả? Ừm, còn ở chỗ mình nhưng mà ở chỗ mình á thì bữa nay mình thấy nắng rất là gắt luôn, mà hổng có mưa như chỗ trên bạn đâu, hổng có mưa miếng nào luôn.
Ừm. À. À, à, thì chắc có tùy chỗ đó mà.
Ừm, nắng rất là gắt. Ừm, nhưng mà chỗ bạn mưa lớn hông? Ừm.
Ừ, vì trời nắng nóng Nói chung nó cũng, ơ, kiểu như là, nó ồ qua xong bắt đầu nó duy trì được tầm mười mười, 15 phút vậy đó, rồi xong bắt đầu mưa rỉ rả, rỉ rả, rỉ rả thêm một khoảng thời gian ngắn, a, tầm 20 phút sau là nó ngưng.
Ờ. Ờ. À, cũng được, vậy là cũng đủ dịu đúng rồi đó, đủ dịu không khí rồi đó, đúng hông? Ưm.
Ừm. Ừm hưm. Đúng rồi, cũng đỡ được phần nào. Ở dưới nắng vậy thôi chắc vô mùa hè này bạn có đi đâu đó chơi gì hông?
Đúng. Đang, a, ấp ủ dự định đi nè, hôm nay công việc thấy cũng ít ít nè, đang đang muốn đi tranh thủ đi riết riêt nè.
À. Ừm. À, à, rồi vậy mà mỗi lần mà đi như vậy á thì thường là, ờ, bạn sẽ ngh nghĩ về cái chuyến đi đó, về cái gì nhiều nhất? Ví dụ như là phong cảnh hay là cái con người, hay là, ờ, những kiểu thực, ơ món ăn hay là kiểu trải nghiệm gì ở đó? Và thường là cái điều gì nó sẽ gây ấn tượng cho bạn nhất?
Ừm. À, theo mình ám trước tiên á là món ăn trước đi, tại tại vì mình đi đâu mình cũng phải ăn mình mới sống được chứ, đúng hông? Vậy là ăn trước đi, rồi cái thứ hai nữa là phong cảnh, có thể là nó đẹp, nó thiên nhiên này kia thì mình sẽ thích hơn là những cái cảnh mà ở thành phố, ờ, thì mình sẽ hổng thích bằng, đó. Thiên nhiên gần gũi ờ, đó, thì cảm giác là mình sẽ thoải mái, mình sẽ cảm giác mát mẻ á, dễ chịu á. Ừm.
Ừm. À, đúng rồi. Ừm. Ừm, cũng đúng.